Né. "Quando você tiver 60, olha só como eu tô." Minha mãe falando isso, né: "Eu com 60, olha só, sou maravilhosa! As pessoas me me me me, né, me confundem com sua irmã mais velha". E é verdade, "É, com sua irmã mais velha. E aí, você vai estar com 60, com essa genética que mamãe te deu aqui," e é assim mesmo, viu. "E ele vai estar com 75. Vai ser um vovô, um idoso".
É. Uhum. <laughs> <laughs> É, eh, engraçado que, no começo, quando a gen quando a gente é mais jovem, mais novinho, tem uma a diferença grita. Passa uma fase que a diferença não faz tanto não é mas não é tan não pesa tanto. Mas depois de uma certa idade pesa de novo.
Uhum. De novo é, tipo agora, assim, por exemplo, ele é super malhado, ele tem um corpo bonito, ele é cuidado, sabe, eh, de eh, mas só que é isso, né, o <laughs> a rebordosa chega. <laughs> e não vai chegar pra mim 1º, não, gata. Oxe, não vai mesmo. E e aí
Opa. <laughs> Rebordosa. <laughs> Não. A ordem natural é que chegue 1º nele.
Claro. Aí que que acontece, né. Eh, ele ele, hum hum ele tem um estúdio, né, um consultório ele é ti eh, osteopata
Uhum.
e aí, o que que acontece? Ele tem os pacientes dele praticamente ele não precisa nem pegar o carro pra ir trabalhar, sabe. Porque, assim, eh, o apartamento, eh, são 2 andares, com a parte do térreo é uma entrada independente. Então, assim, quem entra pelo jardim é obrigado a ir pra uma parte que vai só para o consultório dele. E a entrada da habitação mesmo é diferente, é na rua de trás. Já pra não misturar as coisas, sabe.
Ah, que legal. Olha, então ele tem tudo, realmente, no mesmo lugar. Separado, porém junto.
E isso Exato, eh, e é muito comum, né, isso aqui na Itália, por exemplo. E aí, que que acontece? Uhum! Não precisa pegar não não tem aquela chatice, né, que cansa de ficar dirigindo, eh, de pegar trânsito. E aí tem isso aí tem, hum, tá chovendo, aí tá engarrafamento.
Bastante cômodo. Uhum. É bas e é bastante cômodo.

Ele ele até sabe, mas ele não tá nem aí. Por isso que ele vai rodar, tá? <laughs>
Não, exato. E <laughs> porque o que ele espera eh, o que ele tá esperando é a adaptação de quem veio de fora. Olha isso.
É. Então quer dizer, o que, assim, eh, assim na ótica dele é o quê? "Ah, a minha mãe não incomoda porque a casa é minha". Mesmo que ele não queira dizer isso, o modo como ele se comporta é assim. Então, "A minha mãe pode vim e ficar quantos dias ela quiser, mesmo morando, tendo a casa aqui do lado, né, e a sua mãe, que você vê a cada 1 mês, a cada 2 anos", e sabendo o quanto que eu sofro, né, por não estar perto da minha família em várias ocasiões, eh, ainda vem jogar na minha cara isso? Aí eu disse: "E a tua mãe? Que vem pra cá" Hã?
É! Uhum. Claro. Então eu acho que você fez muito bem em ter ido buscar, eh eh o te teu eu acho que você fez muito bem de ter buscado o seu espaço e deixado ele lá no espacinho dele, viu. Pra poder separar as coisas.
Sim. E aí o que que acontece? Chegou esses dias, ele veio conversar comigo, ele disse que ele não estava confortável com essa situação porque ele viu que eu estava super feliz morando sozinha. Minha casa limpinha, arrumadinha, sabe, tudo bonitinho e ele não gostou, né, assim ele ele: "Ai, eu não não n poxa, porque a gente tem que continuar, assim, desse jeito?" Eu disse: "Também acho. Eu concordo com você." Ele esbugalhou olho, né, porque ele não esperava.
<laughs> Doeu. <laughs> Oh Meu Deus! <chuckles> <laughs> <laughs>
E aí eu disse: "Eu também acho. Então eu vou refle "ele disse: "É, a gente tem que pensa se, realmente, eu tenho que refletir." <chuckles> E aí a gente ficou assim.
Ah, ele falou?
Claro, eu falei.
Maravilha, então agora deixa ele refletir.
É, eu tô bem só, né. Por que que eu tenho que ficar sendo empregada dos outros e como é eu posso morar com uma pessoa se a cada 2 anos, quando vem minha família me ver, eh, minha mãe só inclusive, que nem dentro de casa fica, eu tenho que eu tenho que o quê? Alugar 1 apartamento pra minha mãe vim eu morando com 1 parceiro, a
É, não. Aí, com um pensamento desse, com esse tipo de conflito até, esse choque de entre culturas, porque a dele é diferente do é mais fácil você ter o seu espaço; vocês se encontrem quando vocês quiserem. Tem muita gente vivendo assim.
É muito grave isso, sabe. Não, e não ter o homem, né. Por que pra quê que eu vou ter o homem, assim, então? Se eu não posso contar pra nada, né? É melhor estar só.
É! Você tem o teu espaço. Tem muita gente que que existem casais que vivem juntos, mas cada um na sua casa.
Ah, mas eu não tenho filho com ele. Não não não como com o dinheiro dele, não vivo com o dinheiro dele, então, não preciso, né.
Cada um na sua. Não precisa pra passar estresse é melhor não.
Ai, nossa.
Você tem o seu espaço, você tem a sua paz. Se preserva.
Ai, obrigada por me escutar, viu, esse drama. <laughs>
<laughs> De nada, eu adorei escutar isso e <laughs> tô te dou toda a razão. <laughs>
<laughs> Obrigada, até mais, obrigada.
De nada. Até.